Okey.
Entonces, listo, pero, el perdón aquí está, te perdono
Ujú.
me pides perdón, listo, y viajamos ligero los 2. Yo ya no lo cargo, y de tal manera que el día de mañana, cuando veas la herida que te hicieron, pero que ya sanó la puedas tocar y no te causa daño, o sea, como con cualquier cortado que tú te haces, o cualquier o cualquier herida que tengas en tu cuerpo, que la tocas y ahí está. De otra manera, cuando no has sanado verdaderamente, la tocas y te duele. Y te duele.
Sí, sí, sí. Claro. No, no, sí, claro.
Y te duele. Entonces
No, sí, tienes tienes mucha razón en ese sentido, a veces te digo: "Cuesta trabajo entender esa parte, ¿no?, del perdón, pero sin esa reconciliación, y en cualquier ámbito, como dices, ¿no? A veces siento que es más difícil cuando se trata de la familia, ¿no? Cuando se trata de padres, hermanos o personas ya acá muy cercanas o o tal vez una pareja, ¿no?, con la que llevas muchos años o l con la que llevas un matrimonio. Ah, es difícil esa parte de entender que, habrá perdón pero no habrá reconciliación, ¿no?
Claro, claro, claro. Sí. Sí. Sí, totalmente. Pero, no habrá reconciliación, así es. No, no, no, y y sí se puede y sí se puede. Lo que sí no se puede, aquí, brevemente, te lo comento, a mí, difícilmente, se me se se me hace pensar que exista reconciliación sin perdón. Ahí sí, por que invariablemente <chuckles> invariablemente, yo no lo vería muy ilógico, invariablemente, para que para que haya reconciliación. <chuckles> Así es, pero pero sí, en e en e en este en este caso que que estamos planteando, que estamos platicando, si es posible si es posible, este, tienes que tener mucha madurez mucha madurez para para entender, este, el proceso, gestionar emociones y y y saber soltar, ¿no? y ese es un proceso y y y puede durar meses o incluso incluso años donde donde sí, este, estés listo, pues para otorgar el perdón o para pedirlo, y también sabiendo que, okey, este, y a lo mejor puedes ir, te deseo lo mejor en la vida, o sea, no no tienes porqué porque al al ya perdonar, pues no estás cargando ningún mal o n o ninguna mala vibra para otra persona, por llamarlo de una manera. Entonces, te deseo lo mejor, pero de lejitos te ves más bonito, pues. <chuckles>
Oh no, claro, no, sí, al revés sí. <laughs> No, sí, no, no. Mm, ahí no a no avanza nadie. <chuckles> Claro. Ujú. Claro. Claro. <chuckles> Sí, sí, no, si. Sí, no, no, entiendo que a veces pasa ese tipo de situaciones, ¿no? Donde ya, ya estuvo bueno, este, ya hicimos suficiente daño y cada quien por su lado. Esa parte sí, la puedo entender. Pero bueno. Y qué tal esta par ¿que que cómo le haces?, ¿no?, ¿para decidir tú, en específico cuándo va a haber reconciliación?
Claro.